Oh nein.
Das war ganz böse und dann hat er gesagt: „Ich hole 'ne Leiter, ihr kommt runter und dann esst ihr und trinkt was bei uns und dann gucken wir weiter.” Ja. Ja.
Mhm. Oh. Ach, wie cool, wie akti wie proaktiv wie toll mit der Leiter. Och, vom Balkon ging's dann runter mit der Leiter quasi aus welchem Stock?
Ja, sehr, sehr 1. Etage.
Okay, aber ganz schön abenteuerlich und dann gab's noch so 'ne ähm, so 'n kleinen Stelldichein beim Nachbarn quasi.
Sehr abenteuerlich. Leider nicht, weil ich war so durchgefroren, ich konnte die Leiter nicht mehr runterklettern.
Ach, je.
Der gute Mann hat dann tatsächlich alles, was er an Werkzeug hatte, gebracht und hat von außen diese Tür für mich äh, aufgemacht für uns aufgemacht.
Oh, was für 'n Segen wie engagiert einfach.
Ja. Was für 'n Segen, also so ein guter Handwerker, der ist ein ein, wie sagt man, äh, Allessassa oder f das Wort dafür ist Tausendsassa, genau, ein Tausendsassa und seine Frau hat unten immer hochgerufen: „Du schaffst das, du schaffst das.“ Da waren wir natürlich in der ganzen Nachbarschaft auch bekannt für die, die sich ausgesperrt haben
Tausendsassa, glaube ich. <chuckles> Ja. Mhm. <chuckles> So kann so so so wird man dann auch bekannter in der Nachbarschaft, aber das ist ja mega spannend, dass, ähm, dann wirklich auch zweimal jetzt die
und Ja, genau. Genau.